Sahabat atau mungkin spesifik nih ke sahabat cewek atau sahabat cowok gitu, sukanya ceritanya
Kalau saya, sama sih, Kak, sahabat cewek. Eee, apalagi kalau me sahabat ceweknya pernah, ketemu sama orangnya gitu ya, sama mantannya, nah itu biasanya bisa lebih kuat lagi gitu kan ngobrolnya. Terus kemudian, eee, karena jalan-jalan mengisi waktu, misalnya kaya tadi Mbaknya bilang, belanja ke mall gitu kan, kita pasti, eee, belanjanya bersama temen biasanya ya. Kalau keluarga, cuman kasih tau aja sih, kalau memang udah putus, cuman gak yang cerita atau apa gitu iya, memang sih sama kayak Mbaknya sih. Terus kalo misalnya nih, ada gak pelajaran yang Mbak dapet waktu patah hati atau putus cinta tersebut? <exhales>
Iya. A iya. Iya, benar. Iya iya. Iya, cuci mata, iya ben Heeh, t-shirt. Detail. Oh, iya iya. Eee, ek Mhm, iya. Pelajaran yang bisa diambil sih ya, mungkin karena sering, eee, kasusnya tuh ke ke putus karena orang ketiga, misalnya gitu kan, jadi pelajaran yang aku ambil sih, jangan sampai terlalu sayang berlebihan, gitu. Secukupnya aja. Jadi tetap batasi hati sama orang tersebut, sama mantan tersebut, gitu kan dulu kan. Jangan sampai langsung terlalu jangan sampai cin terlalu cinta matilah, gitu. <chuckles>
Hmm, mhm. Mhm mhm. Mhm. Iya, terlalu kalau bahasanya bucin ya, Mbak ya. <chuckles>